И мне кажется, что проблема пластика- это такая насущная проблема на сегодняшний день. Но, а, я замечаю, как всё-таки, а, с каждым годом, а, становится всё больше осознанных людей. И я тоже примкнула к их рядам, потому что я, м, очень много изучала, а, влияние пластика на здоровье, и я поняла, что он повсюду, он в нашем организме микропластик, как бы мы этого ни хотели. А, даже был найден в материнском молоке согласно исследованиям, то есть Да.
Мгм. Ага. Ого! Да даже так? То есть это, а, как как вообще он мо мог там оказаться? То есть, а, получается, что, а, вот за счет того, что, м, ну сама, а, кормящая мать, она вот как-то в этой среде обитает, которая полностью вот пластиком окружена, и это уже на таком уровне влияет на нее.
Мгм. Да, ты знаешь, это вообще по мелочам, то есть мы не замечаем, но, по-моему, в неделю средний с человек съедает размером, а, с пластиковую карточку пластика. А, ну вот смотри, а, например, а, он пьет бутилированную воду из пластика. А, если эта вода где-то стояла на солнце, например, она нагревалась, то в нее выделялся как раз, а, микропластик, все вот эти токсичные вещества, то есть он употребляет с водой. Косметика. Часто в косметике тоже есть и есть микропластик. Вот, а, н например, контейнеры пластиковые человек подогреет там еду в микроволновке, и он тоже таким образом потребляет.
Как как это возможно? <inhales> Так. Ага. Ого. А, то есть там тоже получается, я просто у меня какой-то диссонанс сейчас. Мне всегда казалось, что, ну, вот в современном мире все вот эти контейнеры, они уже на каком-то новом, а, скажем так, уровне пластика, где, м, ну, все вот эти вот, а, нюансы уже учтены. То есть, получается, это всё-таки до сих пор не так.